Já estava mais velhinha, já já estava já era para ter mais juizinho já. <laughs>
Entendi, ah, acontece, né, às vezes às vezes a paciência com consigo mesma, vem com o tempo mesmo. Só que nessa situação aí como como foi para você? Como é que você reagiu, assim?
Uhum. Pois é, e eu tive que pronto, né, a casa estava no nome dele, né, o o aluguel estava no nome o apartamento estava no nome dele, ele que tinha alugado, tal. E aí e eu tive que sair de casa, <chuckles> tive que que tive que ir para um abrigo com a minha filha, e aí passei
Aham, entendo. Sério? E não tinha nenhuma família perto?
Não, não tinha ninguém, ninguém, ninguém
Nossa, sinto muito por você ter passado por isso.